Sì, no, no. Eh, scusa, non ho menzionato il fatto che sì, lo preparo lo zaino perché la prima cosa che faccio prima di mettermi, di sedermi a creare, è andare da qualche parte e est esplorare. O comunque, uhm, non è mettermi alla scrivania di casa mia o di du di qualsiasi posto sia. Deve la mia creazione deve essere preceduta da una piccola esplorazione, che magari è del posto in cui sono, spesso questo accade quando viaggio perché ho più tempo, ehm, quindi, spesso magari decido di partire, ehm, a passeggiare senza meta e di farmi un po' guidare dalle mie sensazioni. A volte, ehm, mi fermo a guardare delle vetrine, ehm, a volte mi fermo a guardare un monumento. Ecco, potrebbe essere qualsiasi cosa, magari dei paesaggi nel posto in cui sono, e di fermarmi poi in un bar o dicia di solito è un bar prediligo, ehm, quindi un posto dove magari c'è un tavolino, ehm, e lì esatto. <chuckles> E lì tra l'altro, non inizio subito, magari scelgo una buona cosa da prendere, un bel milk shake, ehm, qualcosa per coccolarmi sicuramente.
Ah. Meraviglioso. D'accordo. Sì. Un po' di pace comunque Ti prendi un caffè, uhm, mh Ottima routine.
Esatto e poi inizio da lì, ehm, mi metto all'opera.
Una domanda, ti prendi più ispirazione perché mi dicevi che comunque prima hai sempre bisogno di andare un po' all'esterno, di visitare soprattutto quando sei fuori. Ti piace ti piace di più andare in posti non so naturali, boschi, spiaggia, eccetera? Oppure ti piace anche stare in mezzo alla città, respirare un po' l'area urbana diciamo?
Dunque il solito questa scelta è più dovuta alla necessità, nel senso che, ehm, dipende un po' da dove mi s dove mi trovo. Eh, per lavoro mi capita spesso di, ehm, essere vicino al mare, ehm, quindi quando ho un po' di tempo libero, ehm, mi trovo spesso mo, mi trovo al porto, ehm, e quindi, mhmm, ho anche la fortuna di poter magari visitare tanti posti, ehm, in breve in un breve arco di tempo e quando ho un momento libero, 1 oretta, 2 orette o, ehm, anche anche meno diciamo, quando ho qualcosa ehm, o anche una mattinata libera, ecco quello è l'ideale, avere ovviamente più tempo e quindi prendersi tutto il tempo che si vuole per con ca per fare tutto con calma, comunque quando ho tempo, vado all'esplorazione di dovunque io sia, quindi spesso sono posti che non conosco. È vero anche che mi capita magari in città, però a me più raramente, dato che mi trovo anche meno spesso in città.
<chuckles> Certo. Ovvio. Mh. Ha senso. Fantastico.
Ehm, per lavor
E mi parlavi che magari spesso ti fermi nei bar o comunque in posti del genere, no, ma invece ti capita mai di essere, uhm, colpita talmente tanto dal posto in cui sei andata diciamo in esplorazione che hai bisogno proprio quest'impellenza di metterti a creare sedu seduta stante, quindi non so, magari anche in un posto scomodo, in mezzo alla natura?

Dunque, mhmm, no, cer di solito cerco veramente di uhm, ehm, mettere me stessa, quindi me stessa anche tra virgolette "dal punto di vista fisico," in una situazione di comfort, quindi voglio essere comoda. Certo è che dipende sempre da quello che c'è a disposizione. A volte magari effettivamente sono dei posticini piccolini, non è che c'è il il plus-ultra di di di comodità e non è non è quello che cerco poi effettivamente. Però, uhm, non mi metto magari, mhmm, seduta per terra per dire ecco, ehm. Per anche perché poi per disegnare diciamo va a finire che potrebbe s so già che magari dopo un po', uhm, mi fermo prima perché sono scomoda, mi viene il mal uhm, diciamo il mal di spalla, se sono per esempio, non so, seduta per terra o su una panchina, fare un po' più di fatica e poi come ti ho detto, ehm, mi piace avere fa diciamo parte del mio rito è anche, ehm, coccolarmi un po' e quindi ordinare qualcosa che mi piace, che magari non prendo spesso, ehm, mangiare qualcosa anche perché quando ho dei momenti liberi spesso sono pochi e non sono appunto lunghissimi, quindi forse devo anche incastrare tante cose insieme, nel senso, ehm, mhmm, se anche riesco a mangiucchiare qualcosa e a bere qualcosa, nel frattempo, ehm, mi permette mi permette di fare esatto, mi perfette di fare entrambe le cose, altrimenti non avrei tempo. Devo dovrei decidere se uscire solo, ehm, diciamo disegnare o creare qualcosa e poi tornare senza aver mangiato, <chuckles> ehm, o ecco così riesco a fare esatto, riesco a fare entrambe le cose. Ma poi mi piace anche perché mi dà l'occasione di fare tante pause, cioè, mentre uhm, mentre scrivo, o creo, o f o qualsiasi sia la la cosa che sto facendo, ehm, e a volte hai bisogno di di di di di fare un passo indietro, magari di riguardare il disegno, oppure di ripensare a quello che stavi scrivendo perché c'è qualcosa che ti sta bloccando, non non non ti convince quello che hai scritto. E e in quei casi avere qualcos'altro sotto mano, non so
Chiaro. Questa gran comodità. <chuckles> Okay. Mh, giusto. La tua bevanda, mh-mh. Meglio, <chuckles> unisci l'utile al dilettevole. Mh, non è il massimo. Mh.
bicchiere di di di limonata da v da sorseggiare, ehm, u un toast da morsicchiare, ehm, o qualsiasi cosa sia, ehm, ti dà, diciamo Sì, ti concedi di di distrar ti dà una distrazio ti dà, diciamo, ti distrae da quello che stai facendo, ehm, liberi un attimo la mente, quindi ti parlo di pochi minuti, non sto dicendo che appunto, ehm, ecco termini di fare però ecco, uhm, ti distrai un attimo e quando magari ritorni a guardare la pagina, hai della nuova ispirazione, magari ti sei anche soffermato nel frattempo a guardare le persone che passano, quello che ti sta succedendo intorno, e quindi, mhmm, e e questo è
Osa? Mh. Ti dà tempo per te. Beh, mhmm, ovviamente. Che bello. Quindi diventa quasi un rituale intero, quindi: disegno, scrittura, mangiare, bere, diventa quasi proprio un rituale di pace interiore, di di di rilassamento, no?